สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดี ค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ? ง่วงหรือยัง? จะหลับจะนอนหรือยัง?
<laughs> ยังไม่เท่าไรค่ะ ยังพอทนได้อยู่ค่ะ <laughs>
<laughs> อ๋อ ยังทนได้สิ ทนได้อยู่ใช่ไหม?
ได้ค่ะ ทางฝั่งนู้นล่ะคะ ง่วงหรือยังคะ?
อืม อุ๊ย ตาใสนกเค้าแมวเลย กลางวันนอ กลางวันนอน กลางคืนตื่น
<laughs> อ้าว ทำไมอย่างงั้น?
<laughs>
ตามประสาคนแข็งแรงหรือ เปล่า?
ก็ มันก็